بصراحة كده أنا عندي مشكلة بجد أنا احترت في نَفْسي فيها جدًا ومش عارف أعمل إيه حقيقي، يعني أنا آآ طول ما أبقى لمّا بابقى متوتَّر أو عندي أي مشكلة، على طول باعمل أي حاجة مُضرة باحس إن أنا بانفِّس فيها غُلبي وعصبيتي. يعني باشرب سجاير ب ب بطريقة ممكن أخلَّص علبتين، آآ سجاير، ممكن أقعُد آكُل ب بنَهَم وب وبعصبية كده اللي هو كإنّي بافترس الأكل. الموضوع ده يعني بصراحة آآ، مضايقني أوي، أنا مش مش عارف أعمل إيه بصراحة يعني حاسس نَفْسي إنسان ضعيف جدًا بت باستستلم للحاجات دي بسرعة آآ، م مش عارف أعمل إيه بصراحة وكنت محتاج نصيحتِك في الموضوع ده.
أكيد طبعًا، أنا هنا علشان أسمعك وتطلّع كل اللي جوّاك وأقدّم لك النصيحة اللي تحس إنّها مناسبة معاك. فإحساس طبعًا إن أنت لمّا بتضايق أو بتتوتَّر أو بييجي لك أي ضَغْط تلجأ إن أنت تضُر نَفْسك سواءً كان بال بشُرْب سجاير كتير أو بإنّك تاكُل برضه الأكل الكتير الغير صحّي برضه هو كمان يُعَد ضرر لنَفْسك. يعني أنت بتح بتترجم الإحاسيس اللي جوّاك إن أنت كإنّك بتعاقب نَفْسك على إنّها حاسّة بده. آه، ف فده إحساس طبعًا صعب ومش سهل إن إن أنت اللي أنت بتمُُر بيه، طبيعي المشاعر اللي جوّاك من ناحية يعني تصرُّفك مع نَفْسك بالشكل دوّة. بس قُل لي إمتى عادةً أكتر المواقف اللي بتحس إن هي بتخلّيك تلجأ إنّك تعمل كده؟
بالضبط. يعني آآ آآ دايمًا لمّا بيبقى عندي مشكل يعني مثلًا لمّا بابقى عندي أي نوع من أنواع الانتقادات في الشغل، لو حد انتقدني مثلًا في الشغل أو أي حاجة آآ بارجع كده آآ ب ب باشتري سجاير كتير ب ب بافترس الأكل حقيقي حقيقي كلمة افتراس دي كلمة يعني واقعية للي بيحصل بالاقي نفسي كده على طول متعصب وب باحاول أفش غُلبي في أي حاجة، آآ ساعات على فكرة ممكن آآ يعني ممكن أ أ أ أزعق مع أي حد أعمل أي حاجة كده تبقى يعني بس اللي هو أ أهدي العص آه، آه طبعًا آه، أنا بجد احترت في نفسي مش عارف أعمل إيه بجد، يعني أنا يعني على طول بالاقي نفسي لا إرادي كده موضوع السجاير ده كمان يعني خانقني أوي أنا مش من النوع على فكرة اللي ب مدمن سجاير ولا حاجة، أنا بس باشربها لمّا بابقى متوتر وبابقى متعصب لكن أنا عن نفسي أصلًا مش مش بتاع سجاير أصلًا. آه، آه خال
ياه! للدرجة دي؟ امم. مش بتشرب يعني؟ آه صعب جدًا بصراحة وإحساس آآ يعني أكيد صعب عليك أنا مقدرّة جدًا إحساسك وحاسة بيه جدًا و وكونك إنك بتضر نفسك برضه دي حاجة مش سهلة أكيد عليك بس أنت بعد ما بتعمل كده، يعني سواءً إن إنك تشرب سجاير أو إنك تاكل بِنَهم كبير جدًا للأكل، بعد ما تعمل ده بيبقى تأثيرها إيه على مشاعرك، يعني بتحس إنك هديت مثلًا؟ إحساس الغضب والعصبية والتوتر اللي جواك ده بيروح؟ بيهدى؟ بتبطل تفكير في الحاجة اللي مضايقاك؟ والّا بتفضل المشكلة زي ما هي قايمة والأحاسيس جواك زي ما هي آآ دايرة؟
بُصي وأنا باشرب آآ السجاير أو باكل بابقى يعني فعلًا م مش بافكر غير إن أنا يعني آآ متعصب وإن أنا عايز آآ عايز أفش غُلبي في أي حاجة، بعد ما باخلص اللي بيسيطر عليّا هو شعور الندم، الندم بيبقى حاجة فظيعة جدًا، بيقتلني الندم ده بابقى مخنوق ومتضايق ومتعصب إن أنا استسلمت و وإن أنا عملت العادة ال ال الـسيئة دي، إن أنا شربت سجاير أو عملت الأكل بطريقة مع إني بابقى شبعان أصلًا، يعني لو كلت بابقى شبعان بس اللي هو بافش غُلبي، اللي هو يعني أكل بطريقة عاطفية شوية. بالضبط، كأني بانتقم.
آه طبعًا. آه فاهماك. آه، كأنك بتنتقم. آه، آه طبعًا فاهماك يعني هو طبعًا من حقك إن هو يضايقك أنت بتنتقم بس بتنتقم من مين؟ أنت هنا بتنتقم بنفس من نفسك فطبعًا بعد كده بييجي لك إحساس الندم وده طبيعي لإن أنت طلّعت كل الغضب اللي جواك اللي هو ممكن يكون من أشخاص آخرين أو من مواقف أخرى، بس أنت طلّعته في نفسك أنت كأن نفسك هي اللي غلطانة وأنت بتنتقم منها بتضرها فأكيد بييجي لك ندم بعديها ده إحساس طبيعي، بس أتت ما جربتش طرق تانية مختلفة، تحاول من خلالها إن أنت تقلل إحساس العصبية، الغضب، التوتر اللي جواك؟ يعني م ما حاولتش إنك تقاوم آآ لجوءك لإنك تشرب سجاير أو إنك تاكل الأكل بِنَهم إن أنت تستعمل حاجة تانية؟
إمم. والله بصراحة يعني، أنا جربت بصراحة، آآ جِبت حاجة كده، ب اللي هي الكورة اللي هي الصغيرة دي، اللي هي السفنج، بحيث إن أنا أعملها عشان آه، الضغط، عشان آآ أقلل من التوتر اللي عندي، بس حقيقي بجد، ما حسيت إن هي ما جابتش معايا أي نتيجة، حاولت أضرب أضرب في المخدة شوية كده، بحيث إن أنا إيه، أفش غُلبي بصراحة، بس يعني <tsk> برضو، ما ما يعني، اللي هو الض الضغط على الحاجات اللي هي الطرية شوية دي، ما ما ما جابتش معايا أي نتيجة بصراحة.
الضاغطة، أيوه. يعني ما حستش خالص بأي نتيجة مع حاجة من الحاجات اللي جربتها. طيب، في حد معيّن، أو يعني لجأت لشخص معيّن، إنك ت يعني تحكي له، تفضفض معاه، بيريحك لمّا تتكلم معاه، أو يقلل التوتر اللي عندك؟
لأ. بصراحة، لأ، ما جربتش أتكلم مع حد يعني، باخاف ساعات إن أنا أنفعل عليه، يعني أو طريقة كلامي تبقى مثلًا مش مش مش مناسبة مع مثلًا مع الشخص اللي قدامي. بس هل الموضوع ده ممكن ي يعني يس يساعدني، يعني في ال حل المشكلة دي؟
هو ممكن يكُون جزء من الحل، يعني إنك تلاقي حد وقت غضبك يقدَر يفتَح قلْبه ويسمَعك كويس جدًا ويكُون مستمِع جيد ليك، ويكُون حد أنت أولًا مهم جدًا إن أنت تكُون بترتاح له، إن يكُون آآ هو شخصية لمّا بتتكلّم معاه بتحس إنك مرتاح، لمّا بتطلّع الكلام اللي جوّاك بتحس إنك يعني، كإن مثلًا ال ال ال ال الأمر اتوزّع على اتنين، فضغطه عليك بيقِل، الشخص اللي بيشِيل عنك، يعني مش أي حد، يعني مش أي حد هترُوح تتكلّم معاه. لكن لازم يكون حد شخصية أنت واثق فيها، أنت حاببها، أنت بترتاح إن أنت تتكلّم معاها. على فكرة كمان في فكرة ممكن تعملها تساعدك شوية كمان.
إمم. إمم.
إنك تكتب. يعني ليه ما فكّرت إن أنت تكتب الحاجات اللي بتضايقك؟ يعني يبقى عَندك ورقة وقلم دايمًا كده، دي ورقة ال الفضفضة، ورقة الضغط، دايمًا الكراسة دي تفتَحها وقت ما يكُون في مشاعر ملخبطة جوّاك، وقت ما تكُون متوتّر، وقت ما يكُون حد مضايقك، وتقعُد تكتب. تكتب الموقِف اللي حصَل، والمشاعر اللي بتدُور جوّاك، والأحاسيس اللي إنت حاسس بيها في الوقت الحالي دوّة. ساعات كتير بيقولوا علماء النفس إن الكتابة كإنك بالضبط فرّغت دوّة مع حد أو اتكلّمت مع حد هو شخص موجود قُدّامك. فبيهدّي كتير من من الضغط اللي أنت بتكُون يعني عايشه في الوقت ده.
آه. اهم. إمم، أيوه. آه. إمم. إمم. بصراحة فكرة حلوة أوي موضوع الكتابة ده، يعني شايف إن هي هتساعدني برضه، يعني هي نَفْس فكرة إن أنا أكلّم حد برضه آآ، يعني إن أنا أفضفض، أفضفض سواء مع نَفْسي في الكتابة أو أفضفض مع حد. حاسس إن الموضوع ده برضه يعني هيساعدني إن أنا أفضّي طاقة التوتُّر والغضب اللي جوّايا، يعني فعلًا فكرة حلوة أوي. أنا عندي أختي برضه باحب أتكلّم معاها كتير أوي، ممكن الموضوع ده برضه يساعدني إن أنا أتكلّم معاها و و و وافضّي شوية من التوتُّر والغضب اللي جوّايا.
تح حلو. طبعًا، يعني لمّا تتكلّم مع أختك هي حد، أقرَب حد ليك وأكيد هتبقى واثق في الكلام إن هو مش هيطلَع برّه، فهتبقى بتتكلّم بأمان وأنت حاسس إن الم إن إن الشخص ده أمين عليك، فإنك تتكلّم معاها دي حاجة حلوة جدًا. عارف كمان ممكن تعمل إيه لو ده مناسب معاك، أنت ممكن تمارس رياضة فيها عُنف شوية زي الbox مثلًا
إمم. آه.
لو أنت بتحب الرياضات دي ووقت ما تحس إنك مضغوط، انزِل تمرينة، يعني اعمل تمرينة box مثلًا هتطلّع فيها الطاقة السلبية اللي جوّاك، بدَل ما تئذي نَفْسك، آه، ومش عارف كمان أنت بالشكل ده هتكون حوّلت بدَل ما أنت بتعمل بتطلّع الغضب في ع غ عادة تضُرّك زي الأكل الكتير مثلًا، ممكن يسبّب لك تخمة مثلًا، أو زيادة وزْن، لأ، أنت عملت طلّعت الغضب وكمان آآ بشكل صحّي، آه، حافظت على جسمك وعلى لياقتك وطلّعته بشكل صحّي.
آه، باحبها جدًا. صح. إمم، بالضبط. رياضة. آه. بصراحة حَل جميل أوي، يعني، إن أنا برضه على فكرة أنا من عُشّاق ال ال الkickboxing ده، أنا ب باعشق ال الرياضة دي بصراحة، وباحس إن هي فعلًا بتطلّع كلّ الطاقة اللي جوّايا بصراحة، يعني هي فكرة حلوة أوي برضه موضوع ال ال الBoxing ده، ي حاسّه إن هو هيساعدني كتير أوي.
طب ده جميل، جميل جدًا. أنا مبسوطة إن أنت بتحب الرياضة، وبتحب الkickboxing فده هيساعدك كتير أوي إن أنت تطلّع التوتر اللي جواك. حاول كمان تبعد عنك الحاجات اللي هي ب العادات السيئة، يعني لو في سجاير، لأ، ابعدها عنك، ما تشتريش سجاير، آآ لو أنت في البيت مثلًا، وهتدخل تاكل، فلأ، اخرج من البيت، ابعد عن المكان، المطبخ، ابعد عن المكان اللي ممكن فحاول دايمًا تبعد عن الحاجات اللي أنت يعني عقلك وفكرك اللاواعي بيلجأ لها دايمًا، في المواقف اللي أنت بتحس إنك غضبان أو متضايق أو أو متوتر فيها، ابعدها عنك دايمًا يعني. يمكن مع الوقت تحس إن أنت تلاقي حاجة بديلة، تطلّع فيها الضغط أو الغضب بتاعك. تمارين التنفس كمان، يعني تمارين التنفس آه، حلوة، بتريح. آآ shower ساقع مثلًا، بيريح جدًا، بيطلّع الطاقة السلبية، وي ويهدّيك، ويقلل الضغط اللي عندك، يعني دي بعض الحاجات اللي ممكن لو حاسس إن في حاجة مناسبة معاك فيها أكتر، ممكن تعملها.
إمم. آه، أيوه آه. إمم، إمم. أيوه، آه. آه، حلو أوي دي. بصراحة يعني، ال ال ال ال الحلول اللي أنتِ قُلتيها لي دي كلّها حلول فعلًا في مُنتهى الروعة، أنا ما فكّرتش في ولا حاجة في الحلول دي بصراحة، يعني الموضوع ال أو الحلول اللي أنتِ قُلتِ لي عليها دي هتساعدني جدًا إن أنا أتخطّى المشكلة اللي عندي دي آآ، أتخلّص من مشكلة السجاير والأكل بنهَم دي آآ، كانت مشكلة مأرّقاني فعلًا، بس أنا الحلول اللي أنتِ قُلتِ لي عليها دي أنا هابدأ أنفّذها إن شاء الله وه أنا واثق جدًا إن هي هتساعدني إن أنا أتخطّى المشكلة دي، أنا يعني كنت بصراحة مخنوق وحالتي النفسية كانت سيئة جدًا قبل ما أتكلّم معاكِ، بس لمّا اتكلّمت معاكِ وحكيت لِك المشكلة، وأنتِ قُلتِ لي الحلول ال الحلوة اللي أنتِ قُلتِ لي عليها دي بصراحة، أنا حاسس نَفسي إن أنا ارتحت كتير أوي وحاسس نفسي نفسيًا كده آآ مرتاح أوي. آآ يعني بجد أنا مش عارف أقول لِك إيه، أنا حقيقي بجد متشكّر لِك جدًا، جدًا، جدًا.
عفوًا على إيه، أنا هنا موجودة علشان أساعدك وأسمَعك وأقدِّم لك النصايح اللي تحاول تطبّق منها اللي يناسبك، ولو حسّيت في أي وقت إن في حاجة واقفة معاك أو محتاج نصيحة، ارجع لي هتلاقيني موجودة أي وقت.